Я думаю, что, м, я думаю, что это хорошая идея. И ты знаешь, мне нравится. Мне там понравится я
Да, ты знаешь, я тоже об этом подумала, о том, что ты сказала, что он любит более, знаешь, там рассмотреть детально отзывы, чтобы была еда вкусная, а ты любишь красивое место. Я думаю, это будет для вас прям в вдвоем такой классный подарок, что так, там ему будет вкусно, а тебе будет красиво и весело.
Да. Слушай, звучит прямо очень, да, заманчиво. И самое главное, что, ну, как ты правильно сказала, мы сможем одним выстрелом убить двух зайцев, и, м, может быть, я как-то даже преподнесу этот подарок, что это как-то нам, а то вдруг он кого-то другого ещё пригласит. <chuckles>
<chuckles> Ну да, д ну и, слушай, а муж может так? Разве такое может быть? Ну, тогда ты уточни.
Ну да, нет, конечно, но чтобы м
Слушай, тогда знаешь, как можно сделать? А преподнеси ему это в качестве сертификата такого, <sniffs> где напиши, что: "А мы вам дарим сертификат на ужин для 2: вы и ваша супруга". Вот так.
Супер. Я думаю, что это замечательная идея. Да, чтобы он не ошибся точно, а то возьмёт кого-нибудь из друзей своих там пивка попить, и я буду, конечно, очень огорчена, приложив столько усилий. Но это ж понадобится действительно много времени и избирательность проявить свою, чтобы, м, подобрать вот это самое особенное место <sniffs> да. И самое главное- сделать так, чтобы учесть его, а, ну, предпочтения. Потому что если я выберу только какое-то красивое место, где будут, я не знаю, там тока напитки подавать, а поесть нельзя будет, но он сразу поймёт, что это я себе подарок купила, и и я расстроюсь
Чтоб он не ошибся, кому во кого позвать. Ну да. Да, ну тут осторожнее, конечно, да.
да, и он расстроится. Поэтому, да, тут придётся поработать хорошенько, но мне нравится эта идея. А может быть, у нас, кстати, тоже есть такой ресторан, где высоко-высоко, у нас тут же много высоток, и, эм, что-то такое впечатляющее, м, а, я имею в виду, вид в этом ресторане будет какой-нибудь, ну так.
Да. Мгм, да тоже, кстати, можно и такое, да, подобрать.
Слушай, идея супер.
Супер, класс! Да.
А как ты думаешь как ты думаешь, вот эту и иде точнее, не вот эту идею, а вот этот подарок, мне ему как презентовать? Просто сказать: "Пойдём?" Или м